อืม ครับ
อืม ใช่ ๆ ผมว่ามัน มันต้องปรับ ได้
แล้วเราก็ออกไปเลย แล้วสรุปก็ เพราะว่าขากลับเราจะได้ไม่ต้องซื้ออะไรกินระหว่างทาง หรือว่านั่งรถกลับมา เราก็สามารถออกกำลังกายโดยที่ว่าเดินกลับมาได้เลย จ็อกกิงกลับมาบ้านได้เลย ครับผม เออ
อา อือฮึ อืม ถือว่าเป็น mindset ที่ดีนะ เพราะว่า ผมว่า อ่า พวกนี้เนี่ยต้อง ต้องปรับกันที่ mindset ก่อนเลยอันดับแรกเนาะ ซึ่ง ซึ่ง ซึ่งเอาจริงอะมันก็ยาก แต่ว่าผมว่ามันต้องมีแรงบันดาลใจก่อน ก็คืออาจจะมี ถ้ามีเพื่อนเนี่ย ผมว่าได้สบายเลยนะ ถ้าเกิดมีเพื่อนเป็น เป็น เป็นคนนำอะ ผมว่าอันเนี้ยจะสบายมากเลย
ครับ ครับผม ครับ ครับผม ใช่ครับ ใช่ครับ ถ้าออกกำลังกายคนเดียวกับเพื่อนน่ะครับผม ถามว่าออกกำลังกายกับเพื่อนน่ะ มันจะรู้สึกรีแลกซ์มากกว่าด้วยนะครับ ความเครียดต่าง ๆ มันก็จะลดน้อยลงได้เร็วกว่าด้วย พอ อา มีคนคุยด้วย มัน ถ้าบางทีเราอยู่ เราออกกำลังกายคนเดียว บางทีเราก็ยังหวนคิดถึงเรื่องที่มันเครียด ๆ อยู่ด้วย
อืม อือฮึ อืม ใช่ ๆ เพราะมันมีคนคุยด้วยอะเนาะ อืม อือฮึ ใช่ ๆ ๆ แล้วยิ่ง นั่นแหละครับ คือพอ พอมันยิ่งแบบ พอมันมีเพื่อนไปด้วย ย อย่างเงี้ย คือครั้งหน้ามัน ครั้งหน้ามันก็จะไปได้ ครั้ง ครั้งต่อ ๆ ไปมันก็จะไปได้ไง ใช่ไหม คือเพราะว่าอย่างน้อยมันมีคน คน คนมาซัปพอร์ต หรืออะไรเงี้ย ผมว่ามัน มันเป็นอีก 1 ตัวช่วยที่ดี แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง สำหรับสมัยนี้ ถ้าเกิดคนไม่มีเพื่อนนะ
ครับผม ครับ ครับผม ครับ ถูกต้องครับ ครับผม ใช่ครับผม ถูกต้องเลยครับ
สมัคร สมัครไอ้นี่ไปเลยครับ Gym member
ครับผม ครับ อือ
ผมว่าสมัคร Gym member ไปเลย ก็คือเรา เรา เราเสียตังค์แล้วไง คือเราเสียตังค์ไปแล้วอะ เรา เราก็ต้องไปไง ถูกไหม ไม่งั้นมันจะเหมือนเสียตังค์ฟรี ถูกไหม ใช่ ๆ อย่างน้อยก็ให้มันเป็นแบบว่า เป็นแบบ ใช่
เป็นยังไง อ? ครับ เป็นยังไงครับผม? ครับผม อา ครับผม อืม เพราะว่ามันจะเป็น เอ่อ ให้เรารู้สึกเสียดายด้วยนะครับผม เสียดายด้วยว่า เราจ่าย เราจ่าย ป ตังค์ไปแล้ว เราก็ต้องไปให้คุ้ม ไปให้ครบ อย่างน้อยถ้าเราไปไม่ครบ เราไปให้มันคุ้มก่อนก็ยังดี
ใช่ เป็นแรงจูงใจ ใช่ ใช่ครับ ใช่ ใช่เลยครับ ใช่เลย โอ้ แต่ถ้าแบบ advance อีกหน่อยหนึ่ง ก็คือจ้าง จ้างเทรนเนอร์เลยเนาะ จ้างเทรนเนอร์ อันนี้ก็คือเขาจะคุม ค โอ้โฮ เขา เขาตามเลย <chuckles> เขา เขาตาม เขาโทรตามนู่นนี่นั่น บ เขาคุมแบบ อืม เลย ใช่ ๆ ๆ แต่ว่า แต่ว่านั่นแหละ คือเทรนเนอร์ ก็คือมัน ราคามันก็ค่อนข้างสูงเนาะ เดือน เดือนหนึ่งก็ตกเป็น 10,000 ใช่
อา ครับผม อือฮึ ครับ อืม ถึงเวลาเขาตามเลยครับผม ใช่ สูงมากเลยครับ แล้วถ้าเราจ้างเทรนเนอร์ เราอาจจะมีความเครียดเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับผม

จ้างก่อนเดือนหนึ่ง จ้างก่อนเดือนหนึ่ง แล้วเราก็พอรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรนู่นนี่นั่น พอได้ความรู้แล้วเราก็แค่นั้นพอ แล้วที่เหลือก็ไปทำเอง เงี้ย
เออ ครับผมครับ ใช่ครับผม ครับ อันนี้ก็
อา ใช่ ๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้น
เป็นวิธีทางออกอีกทางหนึ่งเลยนะครับผม ครับ
ใช่ ใช่ ก็เหมือนแบบเข้าไปเรียนอะเนาะ อารมณ์เหมือนเราเข้าไปเรียนคอร์สอย่างงั้นน่ะ จะเป็นประมาณนั้น
เออ ครับ อา แล้วก็เรียนจบคอร์สมาแล้ว เราก็สามารถทำ มาทำเองได้เลย
ใช่ ๆ ๆ
นะครับผม ครับ ก็งานเนี้ยครับผม ก็ในส่วนของการออกกำลังกายนะครับผม ก็สามารถ ช่วยลดความเครียดได้จริง ๆ เลย ถูกต้องไหมครับผม? ครับ ไม่ว่าจะเป็นวิธีของใครก็ตามนะครับ ก็จะแต่ละคนก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไป ด้วยนะครับ เทคนิคที่แตกต่างกันไปด้วยครับ ผ
อือฮึ อือฮึ ใช่ ๆ ใช่ครับ อืม ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ โอ้โฮ ยิ่งสมัยนี้ด้วยเนาะ ยิ่งสมัยนี้ก็คือ อ่า อย่างที่เราเห็นใน ในยิมอะเนาะ ในฟิตเนสเนี่ย เราจะเห็นว่ามันมี มันมี คลาส เยอะแยะมากมายเลย
อา ครับผม ครับ ครับผม ครับ อืม ใช่ ครับผม
ที่แบบที่มันเป็นแบบออกกำลังกายไปด้วย แล้วก็เป็นแบบ เป็นแบบเอนเทอร์เทนเมนต์ไปด้วยอะ ใช่ไหม ที่มันจะมีแบบเป็น เป็นเต้น เป็น เป็นแบบต่อยมวยตามจังหวะ หรือไรต่าง ๆ ใช่
ถูกต้องครับ ใช่ อา อา มี คาร์ดีโอ มีต่อยมวย อา ครับ อันนี้ก็มี ก็ถือว่าเป็นในส่วนของว่า ที่ดีอย่างหนึ่งเลย และทำให้แบบว่า โอ้โฮ มีคนก็เข้าไปใช้เยอะด้วย ก็เราก็จะมีเพื่อนด้วยนะครับผม อันนี้ ครับผม
อืม ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ๆ มันทำให้ไม่ ไม่น่าเบื่อเนาะ มัน มันทำให้แบบว่าการออกกำลังกายธรรมดา มัน มันอาจจะดูแบบ ถ้าเกิดมัน มันเริ่มเบื่อแล้วเนี่ย ผมว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี เพราะมันมีเยอะมากจริง ๆ ผมเห็น โอ้โฮ หลาย คลาส แบบตาลายเลยครับ ผม ผมไปดู <chuckles> ของแบบฟิตเนสชื่อดังอย่างเงี้ย เยอะมาก คลาส
ไม่น่าเบื่อ ไม่ เหงาด้วย ครับผม อือฮึ อือ ครับผม ครับ

ของผมก็ประมาณนั้นเหมือนกันน่ะ ก็คือ เราไม่ เราไม่สามารถแบบ อยากจะ เพราะความเครียด แล้วอยู่ดี ๆ ก็ออก ออกไป อ ออกกำลังกายเลยได้อยู่แล้วอะเนาะ เพราะบางทีก็แบบ ดึก ๆ ดื่น ๆ อย่างเงี้ย กลางค่ำกลางคืน อย่างเงี้ยเนาะ เออ อย่างเงี้ย ใช่ ๆ อยู่อีก
ใช่ครับผม ครับผม มันก็ไม่สามารถไปออกกำลังกาย ได้ ขนาดนั้น มันอาจจะไม่สะดวกด้วย
ใช่ ๆ ๆ มันก็ต้องมีอย่างอื่นน่ะเนาะ ซึ่งผมว่าที่ง่าย ง่ายที่สุดก็คงเป็นงานอดิเรก อย่าง อย่างที่บอกอะแหละ งานอดิเรกผมว่า น่าจะเป็นอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะ คอมมอน แล้วก็ง่ายสุด แต่มันก็ช่วยได้จริงนะ
ใช่ครับผม ครับผม ใช่ครับผม ใช่ สามารถช่วยได้จริง ๆ ครับผมอันนี้ ครับ แล้วก็ในเรื่องของว่า ถ้าเกิดว่า อ่า การออกกำลังกายอะ เป็นกิจกรรมที่ทุกคนควรทำ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตไหม? อันเนี้ยผมตอบได้เลยว่าควรทำครับ เพราะว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรง ค ดีขึ้นนะครับ เมื่อร่างกายข้างในเราดี สุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นตามไปด้วย
ใช่ อืม อือฮึ อืม ๆ อือฮึ อื้อฮือ อืม ๆ ๆ ใช่ ๆ เพราะมันจะมีการหลั่งสาร Endorphin เนาะ ตอนที่เราออกกำลังกาย ซึ่งมันช่วยได้เยอะเลย สำหรับคนที่มีเรื่องเครียด หรือว่ามีความเศร้า อยู่ในจิตใจ รอวันปลดปล่อยก็ ก็
ใช่ ครับผม อืม ครับผม ใช่ครับผม ครับผม
ต้องลองดูครับ ของ ของแบบนี้มัน แต่บาง บางคนเนี่ย ก็คือเข้าใจ คือบางคนพอมันไม่เคยอะเนาะ ตอนเริ่มครั้งแรกอะมันก็จะ จะ จะเริ่มท้อ ตรงนี้อะผมว่า ม มันยากอยู่นะสำหรับบางคนที่เริ่ม
ครับผม ครับ อืม

อา ใช่ครับ เพราะว่า อา ถูกต้องเลยครับ เพราะว่าอันเนี้ยครับ อา ถ้าพูดไปผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เครียดมาก เป็นเรื่องที่ไม่สามารถบอกใครได้เลยนะครับผม อันนี้ก็คือว่าผมก็จะ ทำยังไงดีนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าอาย ขอไม่บอกดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย บอกใครเลยดีกว่า เออ ผมก็เลยบอก ทำไง เครียดว่ะ เครียด ๆ ๆ ๆ ก็เลย อา ออกกำลังกายแล้วกัน คือออกไปเดินแล้วใส่หูฟัง แล้วก็ไปเดิน เดิน ๆ ๆ ๆ ๆ ออกกำลังกายให้เหงื่อออก ถามว่า จะ ปกติก็นอนอยู่บ้านฟังเพลง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่หายเครียด ก็เลยไปออกกำลังกายเลย ไปเดิน เดินทางไกลเลย เดินจากนี่ไปวนสนามหลวง 2-3 รอบ สามสี่ รอบ แล้วก็เดินกลับบ้าน ออกกำลังกายจ็อกกิงเบา ๆ กลับบ้านมา เออ ก็ถามว่าช่วงนั้น ก็สามารถคลายเครียดได้ แล้วก็ ส ถามว่าทำอยู่ จ ติด ๆ กัน สองสาม วัน ก็ความเครียดในเรื่องนั้นน่ะครับมันก็ ถามว่ามัน หายไปไหม? มันไม่หายแต่มันลดลงไปเยอะเลย
ถูกไหม ใช่ อือฮึ อา <chuckles> อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อือฮึ อือ ๆ ๆ อา อือฮึ อืม ครับ อืม
ผมว่าสามารถช่วยได้ ช่วยลดความเครียดได้เลย
อืม ก็จริงนะ ผมว่ามันก็เป็น เป็นประมาณนั้นแหละครับ เพราะว่าพอ พอเราทำอย่างหนึ่ง เราก็จะไม่ได้คิดอีกอย่างหนึ่งอะนะ ยกเว้น ใช่ ยกเว้นคนที่เขาแบบ แบบเขาคิดไปด้วยได้อะ แต่ก็มีนะคนที่เขา เขาทำนู่นทำนี่ไปด้วย แล้วก็คิดอย่างอื่นไปด้วยได้อะ มันก็มีอยู่ ใช่ ๆ แต่ก็ส่วนน้อยแหละ
ใช่ครับผม และ อา ครับผม อืม ครับผม ครับ แต่ แต่อันเนี้ยมันทำ มันทำให้ผมเลิกคิดเรื่องนั้นเลย เพราะว่ามันทำให้ผมแบบว่า อุ๊ย จากหัวเข่าที่ไม่ค่อยดี กุ๊บแก๊บ ๆ เรามาออกกำลังกายอะ 2-3 วันติด หัวเข่ามันเริ่มดี เราเริ่มมีความดีใจในเรื่องของสุขภาพเราขึ้นมา มันก็เลยทำให้เราลืมความเครียดในส่วนต่าง ๆ ตรงนั้นไปด้วย เป็นไร่ ๆ เลยนะครับ แล้วก็ประเภทที่ออกกำลังกายอะ คิดว่า ช่วยให้ คลายเครียดได้ที่สะดุดของผม คือการเดิน และจ็อกกิง และฟังเพลงไปด้วยครับผม
อืม อือฮึ อื้อฮือ อา อืม ๆ ๆ อือฮึ อา
ไม่ต้องไปออกกำลังกายหนัก ๆ ไปยกเวตหรือว่าไป
อือฮึ
ดันพื้น sit up อะไรเลย อันนั้นอาจจะเกิดความเครียดกับร่างกายได้ เพราะว่าบางทีมันหนักเกินไป
อา จะเป็นสายแบบ ไปแค่แบบเดิน ๆ วิ่ง ๆ ถูกไหม? อา
อา ครับผม ใช่ ๆ เดิน ๆ ให้เหงื่อมันออก อย่างเงี้ยครับผม
อือฮึ อา
ครับ